É sim, mas ao mesmo tempo, né, dá pra dá pra dá pra você conseguir alguma coisinha, entendeu. Pra ter como carreira é complicado, que é uma vida difícil, entendeu, é pesado, é à noite sempre, entendeu, cansativo, repetitivo.
S sim. Uhum. Ah, ma mas você é um cara que que é bem comunicativo, eh, só essa qualidade aí você já consegue abrir vários caminhos, né. Então provavelmente hum.
É, eu acho que o fato de eu conseguir falar com as pessoas e qualquer tipo de gente me ajuda a abrir espaço pra eu conseguir tocar nos outros lugares. Pra você ter uma ideia, eu toquei em Madrid e como é que eu toquei em Madrid? Eu estava na festa, o DJ estava tocando e eu conversei com ele, falei: "Mano, e aí, tipo, essa festa aí, eu sou DJ em Portugal, entendeu, tô aqui em Madrid por 1 semana, o que eu faço pra tocar?". Ele: "Ah, eu tô eu ia tocar all night long, eu ia tocar com um amigo meu. Se você quiser tocar, eu aproveito descanso e a gente divide o cachê". Eu falei: "Mano, mas você nem me conhece", ele: "Ah, me mostra aí suas coisas". Aí eu mostrei pra ele, viu meu Instagram, viu ali meus trabalhos, falou: "Você toca house? Pronto, a partir das 2h você pode tocar". Isso era, sei lá, onze e pouco, falei: "Posso". Da festa, toquei, não paguei nada por entrar na festa não é qualquer um, mas, tipo, você pode dar sorte, né, só depende de você falar com as pessoas. Porque ninguém é um bicho, todo mundo é ser humano, então dá pra se conversar e às vezes você consegue, às vezes não consegue. Várias vezes eu levei "não", mas foi com tantos "nãos" que eu consegui vários "sims" também, né, então é importante.
Sim. Uhum. Uhum. Aham. Ué. Caramba, que legal. Ma mas não deve ser qualquer um que faz isso, né? É. Sim. Sim. Sim. Claro, não, é interessante, é interessante. E você acabou tendo essa eh, você foi lá e fez, né, você não ficou parado pensando se poderia ganhar um "não" ou não, você foi lá e fez. Então a ação é importante também, né.
Não, não, não. Eu eu confiei no meu estilo musical e fui batendo de porta em porta nas casas de festas aqui e deu certo, deu realmente muito certo, né. Como eu falei, todo sempre que tem festival, tem uns festivais de verão aqui eu sou chamado, já fui chamado pela prefeitura daqui mesmo da cidade, entendeu. Mesmo sendo imigrante, eles focam nos artistas locais, já recebi ligação: "Olha, você pode tocar aqui na Noite Branca?", eu falei: "Óbvio que eu posso", né. E aí toquei em palco, né, e é muito legal, isso é muito bacana. Porque a perseverança vence, né, as coisas, eu acho, os problemas também, tudo depende da gente.
Uhum. Sim. Ah, nossa, que legal, cara. Uhum. Caramba, bem interessante. Sim, sim. Cara, bem legal, bem interessante conhecer um pouco mais aí do seu trabalho e e do seu hobby também, né, você falou um pouco do desse hobby aí que você gosta. Olha, foi um prazer e até uma próxima.
Briga brigado. É sim. É verdade.